ああ、それがすごい意地悪してくるのが、すごい、あの、なんだろう、どうやって許すのか？みたいのが <laughs> そこから学べるみたいな。しょうがないんだな、みたいな。うーん、ううん。
はい。 あ、はいはい。 うーん。 <laughs> ええ、最終的に、あのおばあさんもなんかなんか、ちっちゃ縮んで、なんかあんな感じになっちゃうみたいな
ほら。 は、ああ、うーん。
いや、ま、でも、確かにそうだな、なんか、でも、なんか、ほんとにいいですよね、なんか、アニメーションの映画とかって、なんか、ほんとに、私は結構アニメとかを見るんで、よくわかるんですけど、ま、昔ほど、ああいう風に、なんか、動いたり、なんか景色も美しかったり、なんか、あの、演出もきかせるようなアニメって、なんか、今の、なんか、現代の日本だと、ちょ、相当お金かからないと作れないので、なんかうんうん。いや、も、やっぱね、お金がないと、いい作品なんか作れないすよ、ほんまに。
ふんふんふん。 うん。 そう、昔は、だから、お金があったんですよ、日本は。<laughs> 日本日本はっていうよりも、世界中お金がありますよね、あのあの時代は。
ほんっとですよ。いや、ほんまに。だから、なんか、ほんとに、私、今のアニメ見てて、なんか、すごいなんか、あんまりなんか、絵を、なんかなるべく使わないように、なんか、あの、喋らせようとしてたりするの見ると、すごいなんか「貧し！」って思っちゃって、悲しくなっちゃう時がかなりあるんですけど。
ああ、ああ、そうなんだ。 ああ。ブチってきた。あ、はあ。はあ。
いや、でもなんか、いいすよね、なんか。え、でも、なんか、他になんか、あの、さっきおっしゃられてた、なんか、最初もの、映画、多分実写のやつだと思うんですけど、他になんか、感動自分、中で感動した映画とかあります？
他に感動した、さ私、毎週、映画見に行ってるんですけど、そう、最近は、あの、やっぱり、あの、ホホリウハリウッド、あの、なんてゆんですか、ストライクもあったし、山火事もあったし、あの、コービットもあったし
え！すごい文化的や。 うん。 ああ！ うーん。うん。はいはい。 うーん。うんうんうん。
なかなかね、あの、絶対絶対ヒットする作品しか作らなくなっちゃたんですよ。うん。うん、なので、例えば、あの、この間見たのは Mission Impossible。
名作がはい。 うん。はあ。いや、やだな。 はい。 うんうんうん。 ああ、はい。
トム・クルーズ。<sniffs> あとあと、こないだなんかね、見てて失敗したと思った映画はね
うんうんうん。 うん！ふん、うん。 <chuckles> 失敗したと思ったんだ。<chuckles> はい。
うん。あの、先週見た映画は
うんうんうんうん。
Sorry, Baby っていう映画だったんです。
ソーリー、ベイビー。知らないな。
いや、日本日本語でなんてゆうのか、んにあの、こっちでやって、で、日本には3ヶ月後ぐらいに行っちゃうんですけど
ああ。うん、ああ。あ、だから、今、新し目なんだ。あ、そんあ、あったあったあった。にせんにじゅうごねんの映画だ。
うーん。

そうそうそう。ま、感動はしたんですけど
ああ、あ。
だけど、なんか、トレーラー見た時に、なんか、おの、女の子2人が一緒に、なんか、あの、集まって話してたので、はあ、楽しい友情の話かなとか思って見たら、なんか、その、つなんか、え映画館に行って見たら、結局、しあの、大学の教授にレイプされたっていう話だったんですよ。
うん。 はいはいはい。 うん。はいはい。うん。はい。 うーん。はい。 ううん。うんうん。 やばいやばいやばい。いや、だから、なんか、結構、なんか、そうゆうところは、なんか、ある程度、なんか、あの、ちょっと、まあ、衝撃な話かもしんないけど、言って欲しいなってゆう風に、おももしえね。
言って欲しいですよ。 なあの、すっごいびっくりして、あ、なんか、映画なんてうん、そ
いや、わあ、これがって、分かってもいいけどな。
ていうか、その、映画が芸術だっていうのは分かるんですけど、だけど、初めに言って欲しいみたいな。
あ、はいはいはいはい。 うんうんうん。 なし、そうですね、確かに。
もう、心の準備ができてなかったみたいな。
いや、だって、最初にわかることじゃないですか、映画の、多分、そんな、なんか。はい。
うん、う。 初めになんかね、P なPG13とか、なんか、R なんとかとか、ね、ビューアーアドバイスとか普通言うのに、それ無かったんですよ。んで、ああ、こここんな映画だったんま、映画としては凄い良かったんですけど、で
うわ。 ああ。 <chuckles> いや。 ああ、そうです。そこだけもやっとしちゃったっていう感じ。
ですけ、エンターテイメントじゃないないじゃないか、し最近久しぶりにこうゆう映画を見てしまったので、ちょっと
あ、はいはいはいはい。
う。
ああ、まあ、でも、そうですね、確かに。そうゆうなんか、衝撃的ななんか、分かるんですよ、なんか真相とかなら、あのあの、衝撃の真相が最初から分かってたら問題ですけど、それは正直なんか主題ではない感じはするんで、別に別に言ってもいいよって感じしますけどね、ほんとに。
うんうん。 そうですね。でも、い言ってたらみんな、あ、私もきっと見に行かなかったと思うし。そううん、あ、そう、今日、ども、ありがとうございました。
いや、ぜん あ。 あ、そっか、商業的なしっとを、そっか。 あざました。

いや、気持ち悪いじゃないですか、だってなんかうん。気持ちわりですよ。もう、無理、うん。
ああ。 うん。いやでも、なんか、そうですね、わなんか、色々、なんか、タイプがあるのかなと思ってて、私のお母さんとかもなんかホラーを、なんか「無理、グロいの無理」とか言ってるんですけど、わりとなんか、血が出ないやつなら大丈夫みたいな感じがするんですよね。
うん。 <chuckles> <laughs> ああ、わしもそうですね。うん。んぬでも、ちょっと、で、感動はできなかったってことですね？結局。<chuckles>
うん。 あ、そうですね、だから、そうで、けだから、あたしは、その、最後に、まあ、ほんとになんか映画よりかは、なんか、わりと、なんか、アニメとかドラマとかを見てるタイプの人だから、なんか
そうだ ああ、あ、うん、でも、アニメも映画のの、一部だと思うので、いや、あの、アニメ感動しますよね。さそう。
うん。 うん、まあまあまあ。 ま、そうですね、結構最近のやつだと、なんか、本当に、なんか、ギャグ漫画でも、ん、ギャグのアニメでもない限りは、ある程度なんか、かあの、感動できるエッセンスが入っている感じはしますね、なんか。あ、最近人気のやつで言うと、それこそ鬼滅の刃とかも、なんか、最近、なんか、あ、そ、あれもまた映画になってたな。<chuckles> アニメが、めちゃくちゃ人気すぎて、なんか、友達が行こうと思っても、なんか全然予約取れないって話をしてました、なんか。
うん。 うん、うん。 うん、うんうん。 うん。 うーん。
もう、でも、知ってます？鬼滅のええ刃っていう、まん
しあこっちで、あたしアメリカ住んでるんですけど、こっちでは、あの、あれですね、古い日本のアニメがやってますね。あの、ね猫の宅急便とか。
あ、ああ、そっか。 うーん。ああ。例えば？ ああ、猫のたあれ、ああ。
あ、すっごい古いす、な1900、もう、8079年とかなのかな。すっごい古
うわ、や、でも、確かにジブリは、ん、大名作ですからね。